Ya, şöyle bir şey, eee, spor yaparken kullandığım bir uygulama yok. Apple saatleri kullanıyorum. Oradan da genelde yaptığım, eee, sporu seçiyorum. Hani, işte, ip atlıyorsam ip atlamayı seçiyorum, yürüyorsam yürümeyi seçiyorum falan, hani, oradaki kalorimi göreyim, işte, i nabzımı göreyim, süreyi göreyim falan diye, böyle, bir uygulama kullanıyorum ama bunun dışında herhâlde Instagram'ı çok fazla kullanıyorum. Artık Twitter kullanmayı bıraktım. Türkiye'yi bıraktım, Twitter'ı da bıraktım. Böyle, ikisi arasında da güzel ayrılıklar yaşadık. Eee, o noktada çok toksik bir yerdi zaten, iyi ki de bırakmışım. Instagram'ı kullanıyorum ama çok, ımm, dediğim gibi dijital detoks da yapıyorum ama bundan öncesinde de çok bilinçli bir kullanıcıyım ben, yani, böyle, hayatımı mutsuz ya da olumsuz etkileyecek kimseyi takip etmiyorum. Mesela, bir insanın çok mutlu hayatı varsa, işte, ekrandan sürekli para saçıyorsa, işte, "Çok mutluyuz, işte, kocam da kocam, çocuklarım, ailem, evim" falan, böyle, saçma sapan şeyler varsa, asla yani. Hatta hemen şeye baka basarım "Bunu engelle, karşıma da bir daha asla böyle şeyler çıkartma" algoritmam saçma sapan yere gitmesin, diye. Çünkü benim amacım ne?
Evet. Hı hı. Doğru. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Orada, hı hı.
Gezdiğim yerleri Hı hı, tabii canım, tabii.
Burada sını sınır koyuyorsun galiba çok net, değil mi? Evet.
E, çünkü o kadar kötü bir yere gidiyor ki ben ne istiyorum, seyahat ettiğimi koyayım, işte, ben de aynısını göreyim, arkadaşlarım ne yapıyor, ne ediyor. Eee, eee, güzel hesaplar takip edeyim, yeni yerler keşfedeyim, işte, kültürleneyim, bilgileneyim biraz daha. Kitap uygulama kitap hesaplarını takip ettiğim çok oluyor. İşte, çeşitli, eee, şeyleri, grupları takip ettiğim oluyor, müzik grupları falan. Ben böyle bir yerdeyim, hani. Etliye sütlüye karışmayayım, 2 komik video izleyeyim, arkadaşlarıma atayım yeterli, hani, benim hayatımı böyle etkilemese, işte, bu, eee, vücut olumlamadır, işte, bu tarz, işte, kötü hakaret yorumlarıdır ya da işte içerik üreticilerinin sürekli bir link paylaşması falan Aynen.
He he, hı hı. Evet. <chuckles> Evet, toksik içeriklerden uzak kalmak aslında biraz. Burada, hani, sınırlarını çok net çizdiğini duyuyorum senden. Hem, işte, iş telefonun ayrı, ev tele şey, özel hayatta kullandığın telefon ayrı, işte, ııı, spor yaparken telefona bakmıyorsun, belli bir saatten önce kapatıyorsun, ııı, sonra aç yatmadan önce de kapatıyorsun falan, bunlar, hani, gerçekten büyük sınırlar. Bir de, hani, dedin ya, uzaktayım, ailem de benden uzakta. Eee, bazen de, hani, ulaşılamaz noktada olabiliyorsun ya, bu kadar sınır koyduğunda ya da işte bu, iii, işte, komik videoları birbirine atma, işte, WhatsApp grupları var, değil mi? Aile grubu, kızlar grubu, iş arkadaşları grubu, pek çok grubumuz var. Bazen bu gruplar da, böyle, ııı, çığırından çıkabiliyor mu oradaki mesajlaşma? Mesela, onu nasıl yönetiyorsun?
Aynen. Evet. Maalesef. Hı hı.